Eh, no, e infatti io ci sono rimasto male perché avevo speso un sacco di soldi per quel guanciale, perché poi i prezzi di queste cose all'estero sono alle stelle e quindi l'avevo pagato un sacco, però alla fine cioè, abbiamo fatto la carbonara, d si presentava anche bene, però poi l'abbiamo mangiata e niente, ci siamo detti: "Mah, sai che c'è? Che purtroppo non è venuta bene." E allora poi abbiamo capito però che insomma, non era colpa nostra perché noi comunque la procedura l'avevamo seguita, ehm, insomma, ehm, erano proprio gli ingredienti che non erano gli stessi. Ehm <clicks tongue> quindi sì.
Mh-mh. Capito. Ehm, qual è il tuo rapporto con il cibo invece? Cioè, mhmm, hai dei ricordi legati anche ad aspetti della tradizione? Ti piace, ehm, cucinare? Ci sono dei piatti che in qualche modo più di altri rispecchiano, ehm, alcune tue emozioni, non so, identità, mhmm, nostalgia, ricordi?
Ehm, sì. Guarda, allora, io sono proprio un mangiatore compulsivo, quindi, ehm, a me mangiare piace tantissimo, ehm, anche perché, mhmm, comunque ho un buon fisico che me lo può permettere e quindi sono la classica persona che mangia quintalate di pasta e non ingrassa mai. Ehm
Di? Ah! Mh-mh. Quella che tutti odiano fondamentalmente. Okay. Mh, perfetto. <chuckles>
Eh, <chuckles> sì, esatto. Sai infatti ogni tanto mi sento quest'odio addosso, però purtroppo io non ci posso fare niente ragazzi. Ehm, e quindi mi godo mi godo i miei pasti. Sì, sì, sì. Poi vabbè, io faccio sport, faccio palestra, però non sono uno fissato con l'alimen cioè, riconosco che bisogna mangiare bene, però quando voglio comunque mi faccio i miei sgarri, ma che può essere benissimo anche 2, 3 volte a settimana, cioè non non mi interessa, nel senso, se voglio mangiare una cosa me la cucino, me la mangio. Ehm, e e quindi vado a fare la spesa, mi compro le mie co ad esempio a me piace molto cucinare il pesce, ehm, mi compro, ehm, non so, mi faccio la pasta con le vongole, ehm, mi faccio
Eh. <laughs> Mannaggia. E quindi ti godi Ah-ah. Beato te. Ah! Ah, eh, sei anche una buona forchetta diciamo, n non
Sì, sì, sì, assolutamente. Cioè, a vedermi non lo diresti perché te l'ho detto, sono molto asciutto, ehm, però, ehm, se c'è da mangiare non mi tiro di certo
No, dico cioè, se ti capita anche di doverti cucinare qualcosa, ti fai anche dei dei piatti abbastanza, ehm, importanti, vedi la pasta con le von cioè, non non ripieghi un trancio di pizza al volo oppure un panino al McDonald's, va nel senso, se devi cucinare cucini.

Ehm, guarda, uhm, mi è capitato tante volte perché come ti ho detto io ho girato un po' dappertutto, ehm, quindi sì, ad esempio mi ricordo, ehm, quando vivevo in Australia c'e c'era questo, ehm, come si chiama, tipo un emporio, cioè un un mercatino, un supermercatino, ehm, che vendeva tutti prodotti italiani. Ehm, ovviamente non erano proprio come i nostri, nel senso che magari erano fa non so, l'affettato era fatto con la carne locale, ehm, i formaggi pure, ehm, però, insomma, era l'unica cosa che si avvicinava veramente al nostro cibo, ehm, e quindi io appena ho visto e ho sentito un po' gli odori da dentro, sono entrato e sono stato tipo una mezz'oretta a guardare tutti, ehm, i le cose che avevano; avevano il guanciale, avevano la ricotta, avevano il pane, ehm, e
Mh. Mh. Mh-mh. Ah. Un po' come qua diciamo.
Eh sì, sì, sì, cercavano di replicare tutte le cose italiane, perché probabilmente i proprietari erano di origine italiana quindi, ehm, hanno hanno avviato questa attività. Ehm, e mi ricordo che forse avevo comprato il guanciale e avevamo fatto la carbonara, ehm, che ovviamente non è venuta sì, sì dimmi.
Ah, vedi. Quindi comunque era un un posto dove, ehm, hai potuto anche reperire, mhmm, ingredienti simili a quelli della cucina italiana.
Sì, sì, assolutamente, però comunque la verità è che purtroppo, ehm, non riesci mai a a replicare il cibo che mangi a casa, ehm, perché, ehm, uhm, nel senso, molto spesso trovi anche gli stessi marchi, ad esempio la Barilla c'era, ehm, la salsa di pomodoro Mutti c'era, ehm, però, ehm, soprattutto la, mhmm, <smacks lips> la polpa Mutti non aveva assolutamente lo stesso sapore, ehm, per cui anche una banale pasta al pomodoro, aveva un sapore diverso da quella che facevo sì, sì, sì, sì. Anche il parmigiano, il il gorgonzola, tutte queste cose purtroppo, ehm, non erano proprio come quelle che abbiamo noi. Erano un po' depotenziate diciamo.
Diverso. Quindi an Ah. Quindi